Hello, xin chào bạn.
H hello bạn, hôm nay c một ngày của bạn như thế nào nè?
Ừm, hôm nay mình bắt đầu bằng việc là mình, à, dậy sớm vào buổi sáng này, sau khi có một, à, giấc ngủ, gọi là, tuyệt vời luôn. Và sáng nay sáng nay chỗ mình thời tiết nó cũng khá là dịu ấy, đêm mà dịu ấy, thế nên là mình cảm giác, ư, hiện tại rất là sảng khoái. <chuckles> Còn bạn thì sao?
Ừm. Ồi. <chuckles> Ừm hứ. Ồi, ưm, nghe thích vậy. Ờ, bên mình thì bây giờ tối rồi, ừm, thì một ngày của mình nó cũng bình thường như mọi ngày, đi làm rồi học bài này kia. <laughs>
<chuckles> Ờ, thế giống mình đấy, thì mình <chuckles> cũng vừa học vừa làm. <laughs>
<chuckles> Vâng ạ. Ừm, thì cuộc sống của bạn hàng ngày nó có phải trải qua những cái căng thẳng hoặc áp lực gì từ mọi thứ hông? Kiểu, c công việc, học tập hay là bạn bè, gia đình gì hông?
Ừm. Ờ, mình nghĩ câu hỏi hay đấy. Thì bình thường cuộc sống, ơ, hàng ngày trong tuần của mình ấy, thì cũng khá thường khá là bận rộn này. Ờ, bình thường là ban ngày thì mình sẽ đi học, còn buổi tối thì mình, à, đi làm thêm, đó. Thì, ờ, ờ, nhiều khi, kiểu, bận rộn như thế thì, ờ, ờ, mình cũng cảm thấy khá là căng thẳng, khá là mệt mỏi, đó, thì, ờ, thế nên là bình thường mình hay giữ cho mình những cái thói quen, gọi là, nhất định, để khiến cho mình, ờ, có một cái chỗ dựa, kiểu như là, tinh thần ấy. <laughs> Thì, à, ờ, thì bình thường là mình đi học vào buổi chiều còn đi làm buổi tối, thế nên là cái thời gian rảnh nhất của mình sẽ là buổi sáng. Đó, thì cái ừm, cái thói quen mà gần, ờ, mà mình cũng giữ không phải gần đây, mà là mình cũng giữ được khá là lâu rồi đó chính là cái việc dậy, à, sớm vào buổi sáng này. Đó, thì mình nghĩ là
Ừm. Ôi. Ừm, ừm. Ồ. <chuckles> Ừm. Ôi. Ừm, ồ.
mình nghĩ là thói quen đấy rất là có ích đối với mình, tại vì nó khiến cho mình có thêm nhiều thời gian hơn này, khi mà dậy sớm thì nó cũng tạo cho mình cái động lực để là làm việc, gọi là, chăm chỉ hơn. Còn là bạn thì sao? Bạn có phải là người, ờ, dậy sớm giống như mình không?
Ừm. Ừm. Ờ, thời gian gần đây thì mình là một người dậy sớm, <laughs> tại sáng sớm mình phải đi làm. Ờ, nhưng mà, ờ, sau một cái thời gian mà mọi thứ, giống như, kiểu, mình mình bị stress tới cái nỗi mà bạn biết là, ờ, mụn mình mặt, ừ, gọi là, đầy mặt hết luôn, xong rồi bắt đầu chỉ số chỉ số gan, chỉ số thận bắt đầu nó bị rối loạn ấy. Tại vì phải thức khuya, dậy sớm, tại vì tại vì mình ép bản thân mình phải làm quá là nhiều thứ đi.
<laughs> À, có, có, có. Ừm hứm. Ờ.
Xong rồi, ừm, nhiều khi mình lại lầm tưởng là cái cái cơ thể mình nó đang có động lực để mình làm, nhưng mà thực sự là mình đang tạo áp lực, tạo căng thẳng cho nó ấy. Xong rồi tới một lúc đó, cái, khoảng, ưm, giống như la là ngày nào mình cũng phải dậy 6 giờ rưỡi sáng để 7 giờ là mình phải đi ra khỏi nhà để mình đi làm rồi.
Đúng. Đúng rồi. À há, ờ hớ.
Mà tối thì 12 giờ mình mới đi ngủ, <chuckles> cứ cứ cứ như vậy đó. Ôi, xong cơ thể mình, giống như là, nó ph mới làm khoảng nửa năm thôi, là bắt đầu cơ thể mình nó phá banh luôn. Xong rồi mình mới mình mới phải đúng rồi, bắt đầu mình phải quyết định là, ờ, mình phải cắt bớt là, ờ, mình phải chọn những công việc phù hợp, mình phải, ơ, ờ, ừm, mình quay v lại mình đi học, mình đi học thạc sĩ. Ờ, và mình cảm thấy là mình rất là happy mình rất là vui vẻ, mình rất là hạnh phúc với những cái thứ lựa chọn đó và mình mình mới nhận ra, à, ờ, những cái lúc đó là mình đã áp lực mình bản thân mình rất là nhiều ấy. Rồi, bắt đầu mình xây dựng một cuộc sống nó nó nó kh khỏe khỏe, gọi sao ta? Gọi là healthy hơn á. Là sáng ờ, lành mạnh hơn, là sáng mình sẽ ồ, một ngày mình sẽ ngủ đủ 7 tiếng tới 8 tiếng, xong rồi mình sẽ về mình làm ở lộn, mình sẽ về mình đi tập gym, tập gym xong rồi ồ, mình dậy mình đi tập gym, tập gym xong rồi mình đi làm, đi làm xong về mình học bài, ờ, xong rồi tối thì mình sẽ, ơ, tranh thủ mình làm thêm một cái gì đó. Ừm. Ừm, đò.
Ôi! Bắt đầu phản ứng, đúng hông? Ờ. Ồ, ồ, ồ! Quy định, đớ. Ừm hưm. Lành mạnh hơn. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ồ! Mình thấy mình thấy những cái hoạt động vừa rồi của bạn rất là lành mạnh đấy, rất là rất là khóa học. Đó là mình rất là rất là thích những cái, a, hoạt động như thế của mình. Và bản thân mình, ờ, thị cũng có những cái giống v đ giống đối với bạn. Kiểu như là, ờ, mình cũng dậy sớm này, mình ngoài dậy sớm ra thì mình cũng sẽ, a, gọi là, chạy bộ, đó, vào buổi sáng. Đó.
Ừm. Yeah. Ừm, ừm. Ừm, tồi, chạy bộ là thôi xuất sắc rồi.
Đúng. Đó, thì, ờ, ờ, mình mình rất thích cái việc chạy bộ buổi sáng sớm ấy, tại vì, ờ, nhất là nhất là một buổi sáng sớm tinh mơ. Đấy, thì khi chạy lúc đấy thì bên ngoài nó sẽ khá là vắng này. Đó, và trời nó sẽ không quá nắng, đó. Tại vì, ờ, ở Việt Nam thì mùa hè bây giờ mùa hè đấy, khoảng tầm sau 9 giờ thôi, 10 giờ thôi, 10 giờ sáng ấy, thì nắng kinh khủng luôn, nắng chói luôn. Nắng, gọi là, lò bát quái đấy, ừ. <laughs> Có một lần mình có lần có lần mình chạy, ờ, thử chạy bộ vào sau 10 giờ ấy và mình hối hận luôn. <laughs>
Ừm, ừm. Ôi! Ừm. Là nắng, là nắng chết luôn. Nắng cháy da. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ôi, về đi về là sẽ bị, ơ, bị gì ta? Kiểu như, chắc bị mất nước nè, và, kiểu, mình mình mà đi ngoài nắng khoảng, kiểu, hơi dang nắng một chút xíu thôi nha là về sẽ bị trúng nắng ấy.
Ừm. Mất nước này. Ừm. Đúng, đúng. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Đấy, là mình hối hận sau lần đấy luôn. Còn, à <laughs> thì đấy, thì chạy vào sớm tinh mơ thì, kiểu, ít người, ít phương tiện đi lại ấy, ờ, cảm giác là không khí nó trong lành hơn, như kiểu là, cả cái thế giới lúc đấy nó thuộc về mình ấy. <chuckles> Nó rất là đấy, rất là hay. Ừm.
Ôi! Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Yeah. Rồi. Nhưng mà mình mình lại mình lại khó dậy sớm nha, mình hổng biết tại sao. Mình chắc tại vì thói quen rất là lâu rồi ấy, nhưng mà sau này thì khoảng 3 tháng gần đây thì mình bắt đầu mình tập dậy sớm. Thì, giống như, mỗi ngày tập cỡ chừng 15 phút thôi, giống như, ờ, một ngày mình sẽ dậy, ờ, có thể là 8 giờ, xong rồi 8 rưỡi, 7 giờ ô, t tám giờ, 7 rưỡi. Xong rồi 7 giờ mình mình đi ngược lại một chút xíu. Xong rồi mình cảm thấy là "Ôi, mình dậy sớm cái mình có được rất là nhiều thời gian để mình làm, làm những cái thứ mà mình muốn làm ấy." Ôi, xong rồi mình siêu thích luôn và tối mình lại tập được một cái thói quen mới là mình phải đi ngủ sớm, tại vì nếu không đi ngủ sớm thì sáng sẽ không dậy sớm được. <chuckles>
Ờ. Ờ ha. Ờ ha, ờ, ờ ha, ờ ha, rồi, mình hiểu. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm hưm. Đúng rồi đúng rồi. Bạn nói rất là chuẩn, Mình mình nghĩ là, kiểu, ờ, giấc ngủ sớm này, với là giấc ngủ đủ này, hoặc là mình nghỉ ngơi, gọi là, đúng cách ấy, nói chung ấy, thì mình nghĩ là cực kỳ quan trọng đối đối với bất kỳ cái h oạt động gì. Thì, à, mình nhá, chạy bộ thì mình cũng chỉ dành khoảng tầm 30 phút cho đến 40 phút để chạy bộ thôi. Đấy. Thì, à, sau khi chạy bộ thì, ờ, mình sẽ không có lao đầu vào làm việc khác luôn đâu. Mà lúc đấy mình sẽ dành thời gian để mình, gọi là, xoa bóp qua, ờ, chân và tay ấy, để cho nó, gọi là gọi là, điều hòa lại cơ thể. Đấy. Thì mình nghĩ là bất kỳ hoạt động, kiểu, nghỉ ngơi nào này, ngủ với nghỉ này, thì mình nghĩ là cực kỳ quan trọng và nó, gọi là, góp phần khiến cho cơ thể mình, gọi là, ờ, thư giãn hơn trước khi mình sang một hoạt động mới. Bạn đồng ý với ý kiến mình hông?
Ôi! Yeah. Ừm. Ừm. Ừm hừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng rồi. Mình cũng thấy vậy, kiểu như là, bạ kiểu như một ngày mà mình không ngủ đủ giấc thôi là dậy thôi là mình đã thấy mệt rồi, và, kiểu, kh không có năng lượng để làm bất kỳ một cái gì hết. Xong rồi mọi khi mà cơ thể vậy cái mọi người lại đi tìm kiếm tới, ơ, cafein, ng ừm, tìm kiếm tới trà, tìm kiếm tới, ờ, cà phê, trà sữa, các thứ. Và khi mà mình nạp những cái thứ đó là một lượng đường rất là nhiều, rồi một lượng cafein rất là nhiều vào mỗi ngày thì mình cảm thấy là ồi
Đúng rồi. À há. Ờ.
kiểu, nó sẽ bào mòn cơ thể từ bên trong ấy.
Thì mục đích ờ, mình hiểu, mình hiểu. Ừm.
Nên, ơ, ừ, nên mình cũng bắt thì sau khi mà mình dậy sớm mà, ngủ sớm và dậy sớm ấy, thì mình thấy là ờ cơ thể mình nó kh dậy nó khỏe sẵn rồi, thì mình hông cần phải làm gì hết, mình chỉ u uống protein để có năng lượng thôi là xong. <chuckles> Đó.
Ừm hứm. Mình, ờ, ờ, mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu, nhưng mà mình mình thì lại khác, mình thì, ờ ừm. Thì mình ờ, bạn hỏi đi, bạn hỏi đi.
Ôi, nhưng Nhưng mà Ờ. À, kiểu, mình thấy là bạn chiều bạn đi học, đúng hông? Xong tối bạn đi làm, thì bạn có thức khuya hông? Hay là tại vì bạn mình thấy là nếu mà đi làm ở Việt Nam thì thường thường tới 10:00-11:00 mới về không à.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, đúng, đúng rồi, đúng rồi, bạn nói cũng đúng. Thì bình thường là mình đi làm về thì tầm, ờ, 11:30 mình mới về tới nhà, thì lúc đấy mình mới bắt đầu, ờ, nghỉ ngơi đi ngủ. Thì, ờ, hồi đầu thì mình mới làm cái, gọi là, <smacks lips> cái routine như thế ấy, thì nó cũng hơi mệt đối với mình này, cũng hơi khó kiểm soát. Và hồi đấy thì mình cũng rất rất dễ bị thức đêm ấy, thế là về sau thì mình, gọi là, cố gắng, gọi là, đi về nhà này, tắm rửa này, rửa mặt này, xong rồi, à, ngồi đọc sách một tí, thì khoảng tầm, ờ, ờ, cùng lắm là 10:00-12:30 là mình đã, gọi là, say giấc rồi. Đấy. Thì thì, ờ, thì mình giữ cái thói quen đấy thường xuyên ấy, thế là về sau khi mà mình, gọi là, có cái ý định thức khuya ấy, thì mình cũng không thức khuya được tại vì lúc đấy là mắt mình cũng đã bắt đầu, gọi là, buồn ngủ rồi. Đấy. <chuckles>
Ừm. <clicks tongue> Ôi! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm hứm. Ờ. <chuckles> Ưm, bắt đ <chuckles> bắt đầu đã quen với, ơ, ờ, cái gì ta, giờ giấc sinh học. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, lúc đấy là đã buồn ngủ rồi. Kiểu, nhiều khi là mình muốn, kiểu, ban đêm mình chơi game một tí ấy, nhưng mà <laughs> thôi mỏi mắt quá, thế là thôi đành đành lười đành lười nằm nằm đi ngủ luôn vậy. <laughs> Đấy.
Ừm. Yeah. <chuckles> Ôi! Mình cũng vậy, kiểu, bây giờ là t cao lắm là 11:30 là mình đã bỏ điện thoại xuống rồi, không thể chịu nổi nữa. <chuckles> Cái ưm, ừm. <tsk> Đó, thì
Đúng rồi, đúng rồi. Thì mình nghĩ là cái việc là thói quen, a, giờ giấc sinh học đấy khá là hay, đúng không? Nó khiến cho mình, gọi là, à, có cái kỷ luật <chuckles> đi ngủ sớm hơn này. Đấy.
Ừm hứm. Ừm. Và nó là nó giảm căng thẳng rất là nhiều trong cuộc sống luôn ấy. Ờ. Ừm, nhưng mà thật sự là h có một lần là mình, ừm, khoảng mấy tháng trước đấy, mình đi khám bác sĩ thì bác sĩ mình mới nói là "Ủa, tại sao mình cũng ráng mình ăn uống rất là healthy rồi, mình cũng tập gym, mình cũng ý là sống rất là healthy, không hút thuốc, không rượu bia này kia, không uống cà phê, không uống trà, mà tại sao mặt mình vẫn mụn?" rồi, kiểu, này kia, đúng hông? Da cũng bị sạm ấy. Xong rồi bác sĩ mới nói một câu là "Đừng có ép bản thân mình quá", mình nhớ hoài câu của bác sĩ luôn, nói là, ồ, bác sĩ nói là "Em còn trẻ lắm, đừng có ép bản thân quá, đừng có cố gắng mà, ừ, gồng gánh nhiều thứ quá bỏ bớt đi." <chuckles> Xong rồi
Đúng rồi. Ừm. À há. Ồ. Đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng. Vâng. Ừm hứm. Rồi, mình mình nghĩ là đấy lời khuyên rất là rất là hữu ích.
Ừ, <sniffs> xong rồi, kiểu, mình kêu mình xạo, mình kêu ta, mình, gì ta, mình x l lãnh ngộ vậy đi, cái cái từ gì đó quên rồi. Ừm, kiểu, bác sĩ nói xong cái mình lãnh ngộ, ờ, đúng rồi, mình lãnh ngộ ra, cái xong mình nói: "Ồ, thì ra là mình ép bản thân mình quá thật."
Lãnh ngộ. À há.
Ờ, xong rồi bắt đầu mình bỏ bớt đi, rồi mình sẽ b làm bớt việc này việc kia lại, rồi, công việc công c công việc của mình làm khi trước ấy, mình hông thích nữa, mình hông happy với nó nữa, mình hông làm nữa. Ờ, mình mình bỏ nó luôn. Xong rồi mình tổ qua một cái khác, mình bắt đầu mình đi học lại và mình cảm thấy: "Ôi, cuộc sống mình hiện tại đang rất là" đúng, đúng, đúng, và giải tỏa căng thẳng hơn rất là nhiều luôn.
Ừm hứm. Ờ ha, ờ ha, ờ ha. Phù hợp nó phù hợp với m mình hơn, đúng không? Ừm hứm, ừm hứm.
Và, ừm, mọi thứ, kiểu như là, khi mà khi mà mình bỏ mình biết buông á, mình biết mình bỏ xuống được rồi, cái bắt đầu căng thẳng trong cuộc sống nó bớt hơn và mình làm được nhiều thứ hơn. Và mình cảm thấy là "À cuối cùng là do bản thân mình. <chuckles> Do mình ép bản thân mình quá." Ừm.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Mình mình rất là hiểu, cái, á, cái trải nghiệm vừa rồi bạn ấy, hồi xưa mình không cũng thế. Hồi xưa có đợt là mình, ờ, ờ, gọi là, đi làm nhiều quá ấy, thế nên là, à, cũng bị căng thẳng này, cũng bị, kiểu, ờ, mặt cũng, kiểu, nổi nổi mụn ấy. Hồi hồi xưa mình nhiều mụn lắm, cách đây khoảng, à, 1, 2 năm trước ấy. Đấy, thế xong rồi về về sau thì mình, ờ, gọi là, biết, gọi là, bố trí thời gian biểu hằng ngày của mình hơn ấy. À, mình có thêm gọi là, mình bố trí được thêm nhiều thời gian nghỉ cho mình. Thì những cái lúc đó á
Đó. Yeah. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, ừm. Ờ. Hiểu. Ừm.
Thì mình cũng sẽ, gọi là, chăm sóc cho bản thân mình này. Mình cũng, ơ, gọi là, mua mấy cái mặt nạ gel này, mua kem dưỡng da này, bôi trước khi đi ngủ này, đấy. Thì thì sau một thời gian thì mặt mình v cũng là cũng đỡ mụn đi rồi, bây giờ là chỉ hơi sần sần thôi, kiểu, do để lại vết, a, những cái vết sẹo mụn, ờ, từ từ trước ấy. Đấy, thì không biết là không biết là khi mà bạn kiểu rảnh, ờ, tối, gọi là, làm xong hết được ấy, thì không biết là bạn có hay kiểu chăm sóc bản thân giống như mình không?
Ờ, yeah. <laughs> Ô, yeah. <laughs> Dạ, dạ. Dạ, dạ. <chuckles> Có chớ, thiệt sự là ph sau một ngày học căng thẳng rất một nhiều thứ, đúng hông? Thì mình sẽ có hai thói quen mình sẽ làm, là một là, ừm, ngoài nói chuyện với người yêu ra đi nha, thì sẽ có một cái việc khác là mình sẽ ngồi thiền một chút xíu, để cho mình, ừm, mình tịnh tâm lại xíu, rồi cái chuyện thứ hai là mình sẽ v skincare trước khi mình đi ngủ, <laughs> c cái đó mình bắt buộc mình phải làm, cái đó mình bắt buộc mình phải làm, <sniffs> tại vì, ờ, <tsk> mình có đọc ở đâu ấy, hông phải là đọc nữa mà là có một cái ch ông chú kia kìa, ờ, năm mươi mấy tuổi nhưng mà nhìn như là ba mươi mấy tuổi vậy đó, ở trên mạng xã hội đàng hoàng, thì cái bí quyết mà chú đó nói à là, một á là phải uống nhiều nước, hai là tập thể thao, ba là ăn uống, ơ, ăn uống lành mạnh, ờ, đầy đủ và lành mạnh, và cái thứ tư á là phải chăm sóc da. <chuckles> Và chú đó là ch hình như là 58 tuổi rồi, nhưng mà nhìn ổng khoảng 30 là cùng. <chuckles>
Đúng rồi. A, á. Ồ. Ừm. Ồ hay, cả hai cả hai đều rất hay. <laughs> Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ồ. À ha, à há. Ừm. Đầy đủ, á há. Ưm, ừm. Hiểu, thế là ông chú ấy, kiểu, rất là biết, gọi là, giữ cái thói quen hàng ngày đều đặn, đúng không?
Đúng rồi, cứ cứ giữ theo s cứ ưm, chú đó nói là cứ sống theo cái cái routine đó là <sniffs> là, ờ, cơ thể mình sẽ tự động nó vui vẻ ấy, và mình sẽ kh bớt căng thẳng thì mình sẽ đẹp nữa hông phải là đẹp nữa mà là mình sẽ giữ được cái cái cái năng lượng tích cực đó, ờ.
Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn bạn nói rất là chuẩn tại vì mình thấy là cái việc mà duy trì những cái thói quen có ích này, skincare này, một cách, gọi là, đều đặn ấy, à, thì mình nghĩ là nó giúp một phần rất nhiều khiến cho chúng ta trẻ hóa hơn, đúng không? Thì, à, mình cũng có một cái ví dụ, gọi là, hơi ngược lại cái đấy là, à, mình có một thằng em ở cùng chỗ làm ấy, thì thằng em đấy trông già lắm, <laughs> trông già hơn cả mình, cách bé hơn mình tận 3 tuổi mà trông già hơn mình 10 tuổi ấy. Đấy, và và thằng em đấy thì sống nó cũng không được lành mạnh lắm. Kiểu, ờ, kiểu, suốt ngày thức đêm này, đấy, suốt ngày đi ơ, kiểu, lúc mà rảnh suốt ngày, kiểu buổi tối, suốt suốt ngày đi club, xong rồi đi hát karaoke vào buổi đêm ấy. Đấy cứ thức đêm nhiều ấy. Đấy, thế nên là thằng đấy trông mặt trông nó, kiểu, nhiều mụn này, cũng sần sùi này. Đấy, giọng thì lại ồm nữa. Hồi đầu mình mới gặp nó ấy là mình tưởng nó phải lớn hơn mình cơ. <laughs> Đấy, thì mình nghĩ là cái việc mà ch ừm, cái việc mà chúng ta ngủ sớm này hay là những cái thói quen tốt này, mình nghĩ là cực kỳ quan trọng, kiểu, đối với, gọi là, sức khỏe chung của chúng ta. Ừ.
Ừm. Đúng Đúng rồi, đúng. <chuckles> Yeah, yeah. <laughs> Ừm. Ôi. <chuckles> Ờ. Ừm. <chuckles> Ừm. <chuckles> Ờ, mình Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, và nhất là, sau khi Covid ý, xong rồi mọi người mình cảm thấy là, ờ, mọi người nên bắt đầu chăm sóc bản thân mình hơn. Mình phải chăm sóc bản thân mình trước, thì mình mới có khả năng chăm sóc được người khác ấy, mà lúc nào mình cũng suy nghĩ như vậy hết. <chuckles> Đó, <laughs> nên ừm.
Ừm hứm. Đúng rồi. Ừ. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, bạn bạn bạn bạn nói rất chuẩn, bạn nói rất chuẩn, mình cực kì đồng ý luôn.
Ừm. <laughs> Rồi, ờ, nói chung là mình rất là cảm ơn bạn vì đã s chia sẻ với mình những cái, ơ, suy nghĩ về, ừm, là làm thế nào để giảm căng thẳng này kia, cảm ơn bạn nhiều.
À há, à há. Ừ hứ. Ừm, mình cũng, ơ, cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã chia sẻ câu chuyện, ờ, của bạn và lắng nghe đến câu chuyện của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Bye bye.
<laughs> Rồi, một ngày tốt lành nha, bye bye.